Heeh, iya sebenarnya suka, cuman kayaknya kebanyakan mayoritas yang mie di abang-abang itu rasanya manis deh Kak, jadi kayak heeh, karena mereka pakai kecap gitu kan, dan aku tuh, eee, emang kayak secara mayoritasnya cenderung suka makanan mie yang asin gitu. Jadi kayak, eee, enak gitu, lega, karena kalau makan mie yang manis itu, eee, kayak enek gitu. Gimana bilangnya, kayak, eee
Oh iya sih. Iya betul. Hmm. Iya ya. Ah. M Oh, berarti Kakak enggak suka ini dong, enggak suka ramen yang apa, shoyu, yang kecap, eee Jepang itu? Apa suka juga itu? <chuckles>
Mhm. Eee, itu kan shoyu kecap asin enggak sih Kak, maksudnya?
Iya kecap asin, iya betul. Oh suka aja ya, oke oke. Oh yang iya. <chuckles>
Heeh. Heeh, soalnya kecap asin kan. <chuckles> Heeh, kalau Kakak sendiri ini gimana nih ya, ada enggak makanan yang bikin bahagia gitu setiap kali makan?
Mhm. Mhm mhm. Wah, banyak banget sih Kak, makanan yang bikin bahagia ya. Kayak misalnya makanan manis atau makanan pedes gitu kan, tergantung mood-nya juga sih. Tapi mungkin makanan yang paling buat saya bahagia itu pete sih Kak. Heeh. Serius Kak. Iya makannya, petenya dilalap aja sih. Mungkin karena kebiasa aja dari kecil iya soalnya karena na eee kalau misalnya dari kecil itu, enggak tau kenapa suka dicekokin pete tuh sama, eee, orang tua. ini nih, gitu kan, ya jadi rasanya kalau sekarang makan pete itu kayak, eee, nostalgia lagi, pas lagi kecil gitu. Heeh. Apalagi tempat saya sekarang ini, di tempat saya kan jarang yang jualan pete nih Kak. Jadinya heeh, jadi kalau misal sekali ada pete, yang udah dikupas ya biasanya dari supermarket, nah, itu mahal juga sih Kak. Jadi kayak duren juga nih lumayan mahalnya, <chuckles> sedih banget nih Kak. Iya.
Heeh. Heeh. Oke. Mhm. Oh. Iya iya. Mhm. Ah, serius? Heeh, diapain tuh Kak? Mhm mhm. Mhm. Mhm. Oh. Heeh. Heeh. Mhm. Oh, iya iya iya. Heeh. Mhm. Oh, gitu. Mhm mhm. Oh. <chuckles> Oh, serius? Di tempat Kakak enggak ada orang jual pete gitu di pasar tradisionalnya?
Ah, iya enggak ada Kak, ya ampun. Mhm, makanya kalau ada Kak, <chuckles>
Oh, ya ya ya. Eee, baru tahu sih. Mhm. Terus ini, apa maksudnya aku kaget juga sih Kakak waktu kecil udah dicekokin sama pete gitu, kayak jarang ya biasanya orang tua ngasih anak-anak kecil pete gitu. Tapi mungkin tuh jadi suka karena, <tsk> makannya waktu kecil gitu kan Kak, kalau misalnya makannya waktu dewasa mungkin kayak, kita udah tahu tuh rasa-rasa yang wajar gitu kan, jadi enggak suka gitu. Nah itu tadi petenya itu apakah diolah seperti apa tuh Kak?
Iya iya. Mhm mhm. Mhm. Iya ya. Ah, iya iya. Heeh. Ah. Iya. Oh, bener Kak. Heeh. Iya iya. Eee, ada sih yang diolah, ada yang, eee, dimakan mentah gitu ya. Kalau misalnya dimakan mentah mungkin maksudnya dibakar dulu ya atau digoreng dulu nih. Nah kalau yang diolah bisa nih dimasukin ke sambal goreng ya Kak, ya, atau goreng kentang atau mungkin dimasukin ke dalam, eee, tongkol balado, wah itu mantap banget sih kalau masakan ibu saya tuh, atau mungkin dimasukin ke nasi goreng nih, suka deh kalau misalnya kita ke mana-mana tuh nasi goreng kan, abang-abang biasanya ada petenya itu digantung. Nah bisa tuh beli tuh. <chuckles>
Hmm. Iya. Mhm mhm. Oke. Wah, mmm, mhm. Mhm. Oke. Wah. <chuckles> Heeh, heeh. Heeh, heeh. Aduh. Oh.

Selamat siang, Kak, gimana nih kabarnya siang ini? Heeh heeh.
Heeh heeh. Mhm, kabarnya baik sih, Kak, sehat dan juga semangat nih untuk ngobrol. Kalau Kakak gimana nih kabarnya?
Iya. Pasti. Heeh. Kabar saya juga sama sih, Kak, sehat juga dan semangat buat ngobrol apalagi mau makan siang nih, Kak, ya, Kak, ya, jadi jadi makin semangat kan? <chuckles> Ngobrolin makan siang gimana nih, Kak, kalau misalnya kita ngobrolin tentang makan aja nih? Heeh. Oh ya.
Mhm, mhm. Oke, ih, iya iya iya. <chuckles> Iya nih. Mhm mhm. Heeh? Ah, boleh <snorts> banget sih, jadi kayak biar semakin menambah nafsu makan nih, Kak.
Iya. Nah itu dia kan jadi ya kalau misalnya, Kakak, sendiri nih, eee, makanan apa sih yang biasanya paling membahagiakan nih, Kak, untuk Kakaknya makan tuh kalau misalnya boleh tahu tuh, Kak? Mhm.
Ha heeh. Mhm. Heeh. Heeh heeh, oke, makanan yang paling membahagiakan itu biasanya aku suka banget cenderung makan mie, udon terus atau kayak mie-mie yang karet gitu, berbagai jenis mie lah, kayak olahan mie itu suka banget tuh, Kak, karena kayak mungkin kenyal gitu kan, terus bumbu-bumbunya tuh selalu masuk gitu, dari bumbu yang pedas, asin atau bahkan manis itu, eee, bikin seneng gitu, Kak, makan mienya gitu. Kalau Kakak sendiri suka mie nggak sebener
Iya lagi. Heeh. Oke. Ih, heeh heeh. Hmm. Oh. Wah. Ah. Ah. Hmm. Iya iya iya, suka sih, suka mie juga, tapi kadang kalau misalnya setiap hari makan kayaknya bosen juga sih, Kak, heeh, kan
Mmm, heeh heeh. Heeh, <chuckles> nah Itu aku kalau makan tiap hari bisa banget tuh, Kak, cuman kan kayak bahaya ya makan mie juga dari sisi bumbunya, garamnya, dari teksturnya kan kayak nggak baik buat pencernaan, jadi kalau sekalinya makan mie itu bahagia banget sih sebenarnya, karena ibaratnya tuh ada istilahnya comfort food kan, jadi kayak, mmm, kalau misalnya kita lagi sedih atau stres itu kayak makan mie deh gitu biar seneng gitu, Kak.
Sekarang kan Wah. Ya iya. Eee Iya iya, heeh. <chuckles> Iya iya. Oh oh. Mhm. Oh, tapi itu kalau misalnya boleh tahu mienya mie, eee, kemasan, maksudnya seperti kayak mie Indomie atau mie ayam atau mie bakso yang di luar sana atau mungkin kayak mie ramen kayak tadi, mie udon gitu jadi banyak macam juga semuanya itu dimakan ama Kakak apa gimana tuh, Kak?
Heeh, iya? Heeh heeh. Heeh. Heeh, heeh. Heeh heeh, heeh? Mhm, iya sih, sebenarnya iya kayak gitu, cuman kalau yang mie kemasan itu malah enggak sih, kayak kurang suka aja ya soalnya kayak eee, apa ya, rasanya tuh nggak bervariasi kan dan juga aku tuh suka banget rasa-rasa rempah gitu loh, Kak, kayak bawang putih, terus cabe gitu, jadi kayak, eee, lebih suka yang kayak mie olahan ya, maksudnya kayak di restoran gitu, di tempat makan, jadi kayak ada mie udon itu suka juga, terus kan mie udon kadang diolah juga ka,n ada yang berkuah ringan, ada yang kuah krim, gitu, jadi ya, eee, semua mie itu heeh, bener, semua mie itu bisalah bikin saya bahagia gitu. Nah mhm, mhm?
Mmm. Iya. Heeh. Oh, mhm. Iya. Ah hah ya, iya. Iya. Iya. Iya. Betul. Iya, yang kuahnya kental ya? Iya? Heeh, wah, berarti kalau mie goreng abang-abang yang, eee, malam-malam yang biasanya kan kalau misalnya abang tukang nasi goreng juga jualan mie goreng ya kayak mie, eee, kwetiau kayak gitu juga suka kali ya, kalau kayak gitu?
Heeh. Heeh heeh, heeh, mhm.